Trời ơi, kiểu như dạo gần này á ờ, ý là dạo gần đây nha là mình cảm thấy là cái ý tưởng của mình nó cứ lặp đi lặp lại á. Kiểu, mình là một nhà sáng tạo nội dung nè, nhưng mà mình cố nghĩ khác đi á, nhưng mọi thứ nó lại quay đúng về cái vòng cũ. Và mình thấy là, ừm, cái kênh của mình cũng không có cái gì mới cả ấy. Đó, mình sợ là nó sẽ gây nhàm chán với với lại các, ơ, những bạn theo dõi kênh của mình. Thì cái này thì mình suy nghĩ rất là đau đầu luôn mà không biết làm thế nào luôn ấy.
À. Ừm, mình hiểu. À, vậy là dưới một cái cương vị mà một cái nhà sáng tạo nội dung nè, thì chắc hẳn bạn phải luôn luôn bạn suy nghĩ về những cái ý tưởng mới nè, những cái, ưm, gọi là, nội dung mới để mà mình có thể thu hút được người xem, đúng hông? Nhưng mà hiện tại thì bạn cũng đang gặp bế tắc trong cái quá trình mà mình tìm những cái ý tưởng, những cái, ưm, động lực từ bên ngoài nè, đúng hông nè? Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mình cứ từ từ, mình đi, gọi là, mình tìm mình tìm hiểu h sâu hơn nha! Vậy thì không biết hiện tại á
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi á. Ừm, đúng rồi á. <laughs> Ờ. Ừm, ừm, ừm.
ưm, cái ý tưởng, cái cái lĩnh vực hiện tại mà bạn làm, ừm, một cái nhà sáng tạo nội dung là về cái lĩnh vực gì? Và cái ý tưởng mà bạn cứ nói là mình bị lặp đi lặp lại đó á, ừ, thì cụ thể nó là ý tưởng về cái gì vậy?
Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, thì thực ra thì, à, cái công việc làm nhà sáng tạo nội dung của mình chỉ là một cái công việc, kiểu như là, ngoài lề thôi chứ không phải là công việc chính á, ờ, cho nên là khi nào mình rảnh thì mình làm. Nhưng mà thật sự á là, ừm, mình nhận được cái lượng tương tác cũng khá là ổn định và cái lĩnh vực mà mình, à, mình đang làm nhá là về học tập, kiểu như là về giáo dục á. Ừm, với lại là, kiểu, phát triển bản thân, kiểu, kiểu tự tạo động lực cho bản thân đồ ấy ạ. Đó, cái, a, ừm, cái mình cũng chia sẻ nhiều về cái phương pháp học tập của mình nè, rồi những cái thành tựu của mình để mà có thể, a, tạo động lực cho các, a, bạn mà theo dõi của mình hơn, kiểu như thế á.
Ờ. Ừm. Mình hiểu. Ừm, nghe có vẻ bạn có bạn bạn trong thời gian qua bạn đã đ đạt được rất là nhiều thành tựu cho bạn cả bản thân về lẫn về mặt học tập nè, mà còn về mặt, gọi là, sáng tạo nội dung nè, đúng hông? Nhưng mà á, không biết bạn đã từng cân nhắc tới cái việc mà mình nên sắp tới mình có nên đổi hướng sang một cái ngã rẽ khác? Ví dụ như là mình vẫn sáng tạo nội dung nè, nhưng mà mình ngoài những cái nội dung học tập hay là nội dung động lực ra thì mình còn rẽ thêm một số cái nội dung nhánh khác không?
Ừm. Đúng rồi á. Đúng rồi, đúng rồi. Ưm. Ừm. Nội dung nhánh là sao ta?
Ừm, nội dung nhánh, ví dụ như là ví kênh của bạn vẫn làm về cái nội dung về học tập nè, hay là nội dung về, ừm, gọi là tạo động lực cho bản thân nè, nhưng mà ngoài ra còn có những cái liên quan. Ví dụ như là mình có thể, ừm, <smacks lips> gọi là, nội dung, a, ví dụ như là bạn sẽ livestream bạn học, ví dụ tổ chức một cái buổi học online ná, ví dụ như là 90 phút hay là, ừm, 2 tiếng đồng hồ mình học cùng nhau á. Thì thông qua đó bạn cũng có thể tương tác với lại, ừm, <smacks lips> gọi là, những cái người xem nội dung của mình, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi! Là s Ồ! Ồ! Cũng Ờ, cũng hay á! Ê, cái cái này hay nha, tại vì mình chưa có suy nghĩ đến cái việc á, à, mình cũng hay coi cái livestream của các thầy cô á, nhưng mà mình quên cách, kiểu như là, ờ, áp dụng vào cái kênh của mình luôn. Có nghĩa là, à, mình có thể là vào học cùng với các bạn, à, theo dõi của mình nè, những bạn mà, ờ, muốn có, ưm, kiểu như là, những cái bạn mình muốn hướng tới á, ờ, ồ, như thế là, kiểu như là, vừa tạo cho, kiểu, cả hai bên đều có thể phát triển với lại là giữ được cái độ tương tác trên kênh của mình hơn nữa. Ê, cái này hay á!
Ừm, chính xác đó! Còn mình đang phân vân, mình hông biết rằng, ừm, từ trước tới giờ bạn có cân nhắc những cái thay đổi nào cho cái công việc mà mình sáng tạo nội dung hiện tại hông? Và cái kết quả nó mang lại nó, ừm, nó cụ thể như thế nào?
Ừm. Thay đổi những cách để mà thay đổi ờ, thay đổi, a, những cách mà, ờ, làm cho ngành sáng tạo của mình á hả? Thì thực ra thì mình cũng, a, đợt trước á, thì mình hay quay ít mặt mình hơn nè, nhưng mà sau này dần dần á, cái mình bắt đầu mình tự tin hơn, cái mình nói nhiều hơn, mình quay mặt mình nhiều hơn, quay về những cái mà vlog về cuộc sống hàng ngày á. Rồi hoặc là, ừm, những cái khoảng thời gian mà mình học tập rồi, ờ, để cho các bạn có thể coi để tạo động lực thêm thôi. Thì cái hướng thay đổi á, thì mình thấy á là, ờ, cũng có nhưng mà, ờ, nó cũng tăng lên từ từ á, chứ không phải là một cách là tăng vọt luôn, đó.
Ừm. Ờ. Vậy là về mặt hình thức thì lúc trước bạn ít đưa khuôn mặt cá nhân của bạn lên những cái video, những cái đoạn quay, đúng hông nè? Nhưng mà dần dần thì bạn tăng cái thời lượng mà mình xuất hiện lên trước khung hình. Thì đồng thời cái điều này nó cũng tạo ra một cái sự gần gũi nè, một cái sự thân quen đối với lại cái người xem thì nó có thể giúp bạn tạo nên một cái tệp người xem mà, gọi là, những ngừ gọi là fan cứng đó, thì, ừm, cái tệp người xem nó sẽ, gọi là, ủng hộ bạn nhiều hơn chẳng hạn. Ừm, rất là hấp dẫn đó.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ê, chắc là cũng cũng cũng á. <laughs> Ừm, tại vì á mình thấy là các bạn tương tác cũng nhiều hơn nữa ấy.
Nhưng mà đó là À, vậy là mình có thêm nhiều tương tác hơn nữa, đúng hông nào? Nhưng mà đó là về cái mặt, ừm, hình thức trên, gọi là, làm nội dung thôi. Còn về cái mặt nội dung về cái mặt nội dung của những cái n ờ, gọi là, những cái, ừm, video mà bạn quay á, thì bạn có thử mình thay đổi những cái ví dụ như là cái góc quay nè, hay là một cái phong cách quay nào khác, hay là, ừm, một, ừm đơn giản là một cái chủ đề khác hơn chưa?
Ừm. Ừm. Ờ. Ưm. Thật ra thì mình cũng có thử, nhưng mà bạn biết sao không? Là, ờ, kiểu như, một phần là mình cũng thấy là mình hơi lười á, để có thể đi ra ngoài, để có thể quay nhiều hơn, hoặc là thay đổi những cái góc nhiều hơn. Ờ, mình cũng có đầu tư vào những cái máy ảnh, hoặc là, à, điện thoại để mà quay á, ờ, nhưng mà sau đó là, kiểu, trong đầu mình có vô vàn ý tưởng nhá, nhưng mà lúc mà bắt tay vào làm á, thì nó lại, kiểu, vòng lặp và quay trở lại cái ý tưởng ban đầu, đó. <laughs>
Ừm, mình hiểu rồi, mình hiểu. Vậy là ở đây á, trong đầu bạn có rất là nhiều ý tưởng khác nhau, nhưng mà mình không biết cái cách nào để mà mình có thể liệt kê mình, gọi là, mình thể hiện qua những cái, ừm, mình mình thể hiện ra những cái sản phẩm của mình để cho những cái những cái người xem hiểu được cái ý của mình mong muốn mình truyền tải tới đúng hông nè? Rồi đôi lúc á, mình cũng bị hơi thiếu động lực, hơi nản trong cái quá trình mình làm, tại vì cũng có thể có nhiều yếu tố ngoại quan khác nhau, đúng hông? Thì không biết á, bất ưm, ờ, những cái yếu tố mà từ bên ngoài không biết có những cái điều gì mà nó cản trở, nó làm cho nó giống như là chướng ngại vật để mà bạn có thể, gọi là, làm tốt hơn trong cái công việc sáng tạo nội dung hiện tại không?
Ừm. Mình sắp xếp được á. Ừm. Đúng rồi á. <laughs> Ừm. Ồ, nếu mà về giới hạn, đúng hông? Và những cái yếu tố bên ngoài á, thì mình thấy là chắc là do, kiểu, công việc chính của mình hiện tại thì cũng đang khá là bận nè, rồi, ờ, mình cũng ít, ơ, đi ra ngoài hơn tại hồi vì hồi xưa ấy, thì mình ở Việt Nam thì mình mình hay đi cà phê hoặc này nọ nhưng mà sau khi mà mình, ờm, đi làm nước ngoài nói chung là mình đi du học sau đó là mình hiện tại cũng đang sinh sống ở nước ngoài thì mình mình muốn quay nhiều hơn nhưng mà cái công việc chính của mình thì nó cũng hơi hơi bận một chút xíu. Đó, cho nên là mình sẽ bị giới hạn về mặt thời gian như thế, ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm, mình hiểu cái cảm giác đó nó không hề dễ dàng tí nào khi mà mình phải vừa cân bằng cái công việc chính của mình nè, mà còn phải cân bằng cả cái công việc tay trái đó chính là mình sáng tạo nội dung nè. Và đồng thời á, cái nơi ở của mình cũng thay đổi đi nữa, tại vì cái môi trường xung quanh của mình nó không có còn quen thuộc đi nên là cái điều này ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà bạn có thể nghĩ ra một cái nội dung mới để mà mình sáng tạo thêm, đúng hông nè? Không sao, đừng lo, vì đã có mình ở đây, mình sẽ giúp bạn. Ừm, mình sẽ đưa ra một vài cách để mà bạn có thể cân nhắc để mà mình, ừm, gọi là, mình suy nghĩ về cái việc mà sáng tạo nội dung nó thấu đáo hơn nè, và biết đâu, ừm, bạn có thể tìm ra được cái hướng đi mới của hướng, ưm, hướng đi mới của bản thân mình thì sao, đúng hông? Rồi, trước nhất á, bạn nên ưm, khi mà mình đổi một cái nơi ở mới nè thì mình cũng nên cố gắng mình hòa nhập, mình tìm những cái nguồn cảm hứng mới ở trong cái môi trường mà mình đang sinh sống nè. Nó có nhiều cái phương thức khác nhau để mà mình, ừm, gọi là có thể tìm được nguồn cảm hứng nha, có thể bằng cách đọc nè hay là một bằng cách nghe nè hay là đơn giản thôi, mình quan sát mọi cái thứ hàng ngày mà diễn ra trong cuộc sống của mình nè. Rồi đọc á thì mình cũng
Ừm, đúng rồi á. Ừ. Ừm. Đúng rồi. <laughs> OK. Ừm, ừm, ừm, vậy nhờ bạn nhá, tại vì cái Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ê, cái đây là một kiểu kiểu k kiểu khía cạnh mới á, tại vì mình cũng không có hay, kiểu, tìm những cái nguồn cảm hứng mới ở cái việc xung quanh của mình lắm. Ý là mình có thể quay, ơ, cuộc sống thường ngày á, kiểu như là, những cái xung cảnh vật xung quanh nhưng mà mình chưa có cho nó vào cái video của mình, ờ, OK, mình sẽ, ừm, tham khảo về cái cách này của bạn. OK, một cách nhá.
Ừm, đọc. Ưm ngoài ra, ừm, ừm, mình có thể đọc, kiểu, mình tìm đọc những cái tạp chí hay là mình đọc những cái văn, gọi là, văn hóa phẩm ở địa phương mình nè, để mà mình có thể biết được thêm là, ừ, xung quanh chỗ mình ở có những cái nơi địa điểm mà có thể hấp dẫn mình, có thể ví dụ như kết hợp, ừm, ờ, cái nội dung học tập của bạn, đúng hông? Thì mình mang sách vở hay là mình mang đồ mình ra đó mình mình quay cái cảnh mà mình ngồi học á, chắc hẳn những cái khung hình mà mình có thể quay lại được lúc đó nó sẽ rất là đẹp đó. Rồi ấy nha, ngoài ra mình cũng
Ừm. Ờ. Ờm. Chắc là mình cũng nghĩ vậy á. Ừm, ê cái ô kê đó, tại vì chắc là s tại vì mình, mình thấy là xung quanh mình cũng cũng khá là đẹp á. Tại sao là mình lại không quay nó ta? Ờ, tại vì mình cứ quay về những cái học tập hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm học thì nó hơi nhàm chán một chút, thì mình có thể quay thêm nhiều về cái cuộc sống, ơ, hàng ngày của mình hơn, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, cứ từ từ. Tại vì hiện tại á cái hướng đi mà bạn lựa chọn á, hoàn toàn đúng và bạn đang làm rất là tốt đó. Thì á mình cũng có thể mình thay vì mình tạo mình thay đổi cái nội dung mình sáng tạo 100% luôn nè, thì mình nên từ từ mình thử nghiệm. Mình đặt ra một cái kế hoạch nhỏ mình cứ đưa vào những cái thử nghiệm nhỏ trong những cái nội dung mà mình quay á. Ví dụ như là một cái một video mình thay đổi cái góc quay đi một xíu hoặc là một cái địa điểm quay đi một xíu nè, rồi ừm, đúng rồi. Rồi mình thêm mình thêm thêm những cái yếu tố ngoại quan khác mà bạn nghĩ mình nó sẽ phù hợp với lại những cái nội dung mà bạn sáng tạo nè và đặc biệt á là rủi ro nó phải thấp thôi, tại vì nếu mà mình thay đổi nhiều quá thì biết đâu nó lại không có hợp gu người xem, nó hông có hợp gu những cái tệp ừm.
Ừm. Ừm. Góc quay điểm quay. OK. Ừm. Ờ. Ờ, kiểu như, nó bị phản ứng ngược, đúng hông?
Đúng rồi, nó, gọi là, nó có một cái ảnh hưởng, sự ảnh hưởng mà nó hơi tiêu cực một xíu thì những cái người mà hay xem cái nội dung mà bạn sáng tạo á, họ sẽ không thích nữa thì sao? Nên là mình cứ từ từ mình tìm ra cái hướng đi, mình tìm ra cái, gọi là, cái chất riêng của mình thì mình tin chắc á là trong tương lai bạn sẽ làm được điều đó đó.
Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ê, cái cái cái cái mà chất riêng ấy, ô kê lắm luôn á. Tại vì mỗi nhà sáng tạo thì đều cộp đều sẽ có cái chất của người ta ấy, với lại là mình thấy là cái cái khí chất nó đến từ, kiểu, con người luôn rồi á, cho nên là dù có giả đến đâu thì cũng sẽ không có được á. Cho nên là ô kê, mình sẽ, ừm, gọi là, tự vấn lại bản thân về cái đó nhá. <chuckles>
Ừm. Ừm, <smacks lips> hoàn toàn chính xác đó. Và ngoài ra á, còn một cái lưu ý nho nhỏ nữa, đó chính là bạn nên hỏi và tìm phản hồi từ những cái người mà ví dụ những người xem nội dung của bạn nè, để mà mình biết chi tiết hơn rằng, ừ, những cái tệp khán giả của mình đang xem á họ muốn thực sự muốn gì, hay là họ muốn những cái sự thay đổi hay là một cái góc nhìn mới gì trong những cái nội dung mà mình hay làm á, để mà mình có một cái phương hướng, một cái cách giải quyết cụ thể hơn trong tương lai bạn nha.
Còn gì nữa hông? Ờ. Ồ, ê, những cái cách của bạn ấy, nó rất là sát với thực tế của mình ấy. Với lại, kiểu nhưng là, cho mình một cái góc nhìn mới đối với lại cái công việc là, ờ, tay trái của mình luôn á, tại vì thực tế thì mình cũng rất là mong muốn để mà có thể phát triển về cái công việc này hơn nữa để cho cho mọi người biết tới mình nhiều hơn. Ôi trời ơi! Kiểu như là, ờ, những cái lời khuyên của bạn á, mình thấy là khá tốt luôn á, cho nên cảm ơn bạn rất nhiều ha.
Ừm, mình chúc bạn sẽ thành công trong tương lai hơn nha! Chào tạm biệt bạn!
Ừm. Chào bạn ạ!